Şu anda uygun değil ama geçmişte yaptım, ııı, <chuckles> ve her şey Sabah daha erken kalkıp, ııı, akşama bırakmak yerine sabahtan işlerimi, iii, halledip ondan sonra gün içinde biraz, eee, kendimi spora zaman ayırıp, ııı, yürü uzun yürüyüşler yapıp uzaklara bakarak, ııı, gözlerimi dinlendirme ve zihnimi dinlendirmeye çalıştım. Eee, gün içinde mesela sabahtan itibaren sağlıklı bir şekilde, eee, gün içinde mesela 2 litre su içeceksem onu işte yayarak iç içtiğimde, beni rahatlatan egzersizler yaptığımda, akşam yemeğinden sonra kesinlikle ekrana maruz kalmadan başka, işte, kitap okuyarak, ııı, ailemle sohbet ederek, başka bir el işi yaparak, ııı, uyku kalitemi arttırmaya çalıştım.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Çok iyi anladım. Hıı. Anladım. Geçirmeye çalıştın. Çok güzel. Hı hı. Çok, eee, doğru şeyler söylüyorsun. Eee, aynı zamanda biraz buna ekleme yapmak isterim. Sağlıklı bir uyku için aslında, eee, uykuya geçmeden önce en az 1 saat önce, eee, ekran kullanımından tabii ki uzaklaşmak lazım. Ancak bir yandan da, eee, sıvı tüketimini azaltmış olmak, işte, daha erken saatte yemek yemiş olmak çünkü sindirim sistemi için uykuda geçirilen sürede vücut gerçekten çok yorulabiliyor. Veya rahatlatıcı birtakım, eee, işte, melisa çayı, papatya çayı gibi bitki çaylarından destek almak, aynı zamanda melatonin gibi, eee, ya da passiflora gibi bitki bazlı veya direkt vitamin bazlı, eee, ek takviyeler almak da sinir sistemini gevşettiği için uykuya hazırlık sürecini kolaylaştırıyor ve daha kaliteli bir uykuya geçilmesini, insanların geçebilmesini sağlıyor. Peki sen bunlardan herhangi birilerini deniyor musun? Veya yine magnezyum kullanımı aynı şekilde sağlıklı uyku için önemli. Senin acaba böyle uyku kaliten için yaptığın şeyler var mı?
Çok merak ederim. Hı hı. Elbette. Değil mi? Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Haklısın. Gerçekten öyle.